Sim, oh Não, faz sentido total. Eu tenho tenho que arrumar um sistema também de choque assim, entrou no negócio, toma um choque, sabe? É porque porque, eh, às vezes assim, e eu acho que você está você está certa na questão do de limitar o tempo. Porque assim, eu tirei a a a os aplicativos para o dedinho não escorregar ali, mas o aplicativo às vezes dava aquele alerta de tempo, né. Talvez assim, não ser tão radical de falar: "Putz, não vou entrar nunca, jamais", porque isso, eh, pode gerar mais frustração, né. Mas colocar aqui do mesmo jeito que uso meu relógio pra colocar um monte de despertador e timer, colocar, sei lá, 2 minutos, 5 minutos, a hora que vibrar, te te né?
Faz sentido? É. Não, claro uhum. É porque na hora que vibrar acabou, entendeu? Não tem mais. Ah, mas só mais uma coisinha, só mais um minutinho. Não. Se do mesmo jeito que você coloca o despertador pra pra pra ir buscar o seu filho no ponto, né, no ônibus, é sagrado, não é. Então, faz a mesma coisa pra isso. Eh, não custa nada você colocar lá no no timer do do celular o tempo do 2 minutinhos, 3 minutinhos, porque realmente é um tempo inútil, né? Quando a gente começa
Sim. Sim. Sim. Sim, é sagrado, é. Aham. Sim. Nossa, é, é.
a ver conteúdo que é fútil e tudo e se perde nesse mar de informação e que é que é feita propo propositalmente para você perder a atenção e para você focar em coisas que não têm, hã, que que que, né, que não deveriam ter importância. Só você que pode fazer isso, né. E aí é o limitador, né, botar o timer mesmo. Olha, só posso entrar hoje 5 minutos e não mais que isso.
Sim. Sim. Sim. Hã. Sim. Sim, não, e a coisa foi foi desenhada realmente pra viciar, né, pra criar vícios, né, e e não é só chefe é cérebro de jovens, né, a ge é tipo todo mundo. É, e
Não, é todo mundo. A pessoa mais velha que descobre, né, uma rede social e que pega o prazer de navegar, ela fica tão viciada quanto. Ia Ia e eu vou além, acho que essas pessoas, elas até depois podem se viciar em compras, né, por conta dos algoritmos e de de tudo de tudo que eles bombardeiam de informação. Eh, né, não tem as compras da madrugada?
É. Sim.